Heu, bonjour, pourquoi, heu, adopter un animal, heu, dans un refuge, heu, c'est important pour toi?
Bonjour, bah, écoute adopter un animal dans un refuge pour moi, c'est une action qui est vraiment, heu, extrêmement importante, heu, par rapport à la mmh heu, au au bien-être animal qui est un sujet qui me tient énormément à cœur. Heu, je trouve qu'un animal, c'est un être sensible et qu'on ne devrait pas l'acheter comme une marchandise, heu, d'autant que ben, dans en France et enfin en Europe, on est malheureusement les champions de l'abandon, heu, des animaux domestiques, heu donc heu, b heu, pour moi, il y a rien de plus important que que d'aller dans un refuge pour adopter un un un animal qui a été soit blessé, soit abandonné, soit maltraité. Et toi qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que tu penses de de cette question?
Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, ça me ça alors moi j'ai pas j'ai pas d'animaux de compagnie mais heu, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que, heu, quand on pense aux animaux dans les refuges, on les imagine, heu bah, voilà, renfermés, tout triste puis abandonnés et heu, voilà. Je suis d'accord avec toi, les je pense que les animaux, ils ressentent, ils des émotions aussi donc heu, c'est moi je suis quelqu'un de très empathique. Donc heu heu, r voilà, ressentir, heu, le la tristesse d'un animal, on souvent on le voit dans les yeux et ça ça me ça me touche beaucoup. Donc effectivement
Absolument. E exactement, c'est c'est c'est tout le temps.
Exactement. Si j'avais le jour l'opportunité, enfin ou l'envie d'avoir un animal à la maison, aujourd'hui c'est pas possible pour certaines raisons mais c'est vrai que ça serait la 1re chose que je ferais si j'irais déjà voir dans les refuges, heu, ou ou voir dans mon entourage. Je sais pas si si des personnes, heu heu, se sentent plus à l'aise avec leurs animaux mais voilà, prendre un animal qui a bah voilà, a besoin d'une, heu d'une nouvelle vie ou d'une 2de chance ou heu, voilà.
Mmh mh. Tout à fait, tout à fait. Mmh mh, mmh mh.
Et heu, t pour toi, quels quels sont les avantages, heu, pour l'animal ou heu, de retrou de trouver comme ça une 2me maison?
Ben, écoute moi j'ai, heu, pour te donner un exemple, heu, concret, j'ai adopté, heu, 2 animaux, heu, 2- 2 chiens en fait, heu, les 2, je les ai eus, en fait, pas directement dans un refuge, mais dans une association, heu, donc, heu, bah les 2 c'est c'est ce sont des des des petits chiens qu'ont été abandonnés. Heu, l'un, heu, avait 7 mois et lui, il était, heu, donné, heu, sur un sur, heu, sur Facebook en fait par une bonne femme qui voulait plus du chien. Et heu, qui qui qui est juste un petit amour et puis, heu, et que j'ai maintenant depuis 4 ans. Et le 2e que j'ai eu, il y a à peu près 8 mois et qui est par la même association parce que, heu, ça aussi le sérieux d'une association, c'est c'est super et qui a 4 ans et qui est un petit Spitz. Hem, qui est, hem, je sais pas si tu vois ce que c'est ces petites boules de poils là? Voilà. <chuckles> C'est donc tout le monde dans la rue me demande heu: «Oh là là, mais on dirait une peluche» et heu, sauf qu'évidemment, bah, donc il a été aussi abandonné dans une pension sordide pendant 1 an, on est jamais venu le récupérer en gros. Et hem, et il est handicapé de la patte parce que, heu, ben ils l'ont pas fait soigner
D'accord. D'accord. Mmh. D'accord. Oui. Oui, oui, ouais, je vois. C'est adorable. D'accord. Ah! D'accord.
heu, donc, heu, tu vois? Pour moi, heu, adopter un chien, heu, qui qui a un passé, heu, compliqué, c'est pas un problème. Heu et il y a une reconnaissance qui est, heu, qui qui est infinie. Alors, quelqu'un comme toi qui a de l'empathie, qu'est-ce q comment tu imaginerais, heu heu et comment tu pourrais encourager aussi d'autres personnes à adopter plutôt que d'acheter si tu devais dé si tu devais argumenter?
Ouais. Oui. Oui. Oui bah, bah, moi souvent, heu, ben c'est pas un sujet que je traite souvent mais, heu, c'est vrai que ça m'est arrivé 2-3 fois quand même de discuter de de ça, heu, soit soit avec mes enfants, mes propres enfants qui, par exemple, heu, rêveraient d'avoir un animal de compagnie. Donc, je leur ai expliqué que voilà, avoir un animal c'était une vraie responsabilité, heu, qu'il fallait vraiment réfléchir, c'était comme un être humain, c'est pas, hem, c'est pas: «Tiens, j'ai envie d'un nouveau jouet ou heu», voilà j'ai dit: «C'est un vrai un vrai sujet, c'est très important faut faut en prendre heu heu, enfin, il faut discuter très longtemps». Heu, au-delà de de de l'animal qui viendrait du refuge ou quoi, c'est quand même, heu, voilà, heu, un un être vivant, heu, qu'on doit, heu, qu'on doit, heu, voilà, on doit s'occuper de lui, heu, toute la journée, faut qu'on soit présent. Donc, heu, voilà moi quand quand je travaille la journée ou quand les enfants sont à l'école, bah, que fait l'animal? Il faut aussi, heu, penser à lui. Et puis, heu, l'environnement aussi, l'environnement, le cadre de vie, nous aujourd'hui, on vit en appartement. Donc hem, forcément, heu, je trouve que c'est pas le lieu idéal pour un pour un animal en tout cas j'aimerais pouvoir lui offrir un jardin au minimum pour qu'il puisse heu, au moins sortir un peu. Heu, et puis voilà après voilà, je leur ai expliqué aussi que, mmh, heu, ben s fallait, heu, fallait bah, le penser à le nourrir régulièrement, heu, nettoyer, heu, si besoin, heu, la litière, si on choisit un chat, heu, l'emmener en promenade beh, minimum 2 à 3 fois par jour. Donc voilà et après effectivement, je leur ai expliqué parce qu'elles ont une fois je sais qu'on était dans une, heu, dans une jardinerie et il y avait des animaux de compagnie comme ça, heu, dans des cages. C'était peut-être des hamsters ou des, mmh, des lapins. Et donc elles me disaient: «Oh, est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut acheter?» Mais en fait moi, je leur ai expliqué: «Vous savez là, c'est des c'est ils sont traités comme de la marchandise ces animaux. Donc c'est pas en penser à p il faut penser aussi à eux» et je leur ai expliqué que voilà, il existait des endroits, des gens qui, heu, faisaient les choses bien, qui recueillaient les les animaux abandonnés par leurs maîtres, heu, qui avaient changé d'avis, heu, qui s'occupaient d'eux un certain temps et qui essayaient de leur trouver des nouvelles familles. Et donc j'ai senti quand même que chez les enfants en tout cas, heu, il y a b on on on ressent qu'ils ont une cette sensibilité là, que parfois enfin certains adultes, heu, n'ont pas. Heu, donc justement voilà l'abandon heu, ouais le sentiment de de de sauver quelque part un animal. Donc oui, heu, principalement les les discussions que j'ai principalement, c'est vraiment avec les enfants. Avec les adultes, c'est plus difficile de changer, heu, heu, le regard d'un adulte, je trouve, mais, heu, mais après il faut pas abandonner.
Ouais. Et oui. Tout à fait. Respecter. Mmh. Ouais. Tout à fait Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Absolument, absolument. Alors, heu, oui, mais c'est déjà formidable ce que tu ce que tu fais parce que c'est c'est c'est c'est auprès des enfants qu'il faut commencer à argumenter. Donc pour moi, c'est voilà, c'est la meilleure manière de de commencer, c'est-à-dire que même si tu ne peux pas le faire avec tes enfants pour l'instant. Heu, de leur expliquer qu'effectivement, c'est pas c'est pas une marchandise quoi, c'est c'est comme tous les gens peuvent avoir, heu, un bocal posé sur un une console avec un poisson rouge qui tourne, heu, ad vitam et que personne ne regarde ou le hamster qu'on a mis au fond de la cage. De voilà, pour ce pour moi, tout ça, c'est la même chose quoi, c'est les a les abandons de de petits lapins, de lapin nain. Heu, que c'est c'est c'est tous les jours, heu, moi je fais partie de plusieurs, heu heu, groupes de protection animale et c'est c'est absolument terrifiant ce qu'on voit tous les jours et et ça ça re ça relève souvent de caprices effectivement de de famille ou d'enfant et je trouve que ton discours, heu, voilà, il est extrêmement bien, heu, bien adapté et bien bien précis pour envoyer des pour des enfants parce que ce sont les futurs adultes qui, peut-être, auront des conditions, heu, comme tu le dis, qui qui seront, heu, peut-être préférables pour le bien-être d'un animal s'ils veulent adopter un jour.
Mmh mh. Exactement. Ah ouais. Exactement. Mmh. Ouais. Ouais exactement. Bon moi, je leur ai dit, par exemple, qu'on pouvait, par exemple, faire des tests, heu, essayer avec des animaux, des pardon des des voisins ou des amis qui partent en vacances, qui ont besoin d'aide pour, heu, s'occuper de leur animal, qu'on pouvait être là, une petite fa une famille comme famille d'accueil pendant un certain temps bien délimité. Voilà pour qu'aussi qu'elles se rendent compte, heu, de ce que ça impacte, hein, au quotidien que, ben forcément avoir un animal, c'est faire des concessions sur, aussi, heu, des choses qui nous intéressent ou, heu, des pro des sorties ou, voilà, c'est c'est un membre en plus dans la famille quoi et donc heu, toi tu disais que tu fais partie d'associations, est-ce que vous mettez en place des des actions pour, heu, sensibiliser les les gens?
Absolument. Mmh mh. Ah tout à fait, tout à fait. Oui, absolument, absolument, il y a b il y a beaucoup de travail, heu heu, à faire dans ce sens, évidemment, tout le monde est bénévole parce que, heu, par exemple, heu, dans les dans les communes, heu, les communes ont l'obligation maintenant par exemple, de faire stériliser les chats. Heu, mais heu, donc ils ont des petites sommes d'argent, heu, qu'ils allouent à certaines associations, mais ce sont des sommes absolument, heu, ridicules. Moi, je suis dans un endroit où c'est plutôt, heu, la campagne, heu, c'est pas la ville et cetera, donc il y a une prolifération, heu, de de de de de chats sauvages, par exemple. Donc il faut mettre en place des points de nourrissage, il faut des volontaires, heu, pour aller sur le terrain pour les nourrir, mais c'est tous les jours. Donc heu, moi par exemple, heu, à mon niveau comme je suis beaucoup trop hyper sensible pour faire du terrain sur ces actions-là. Heu, je vais plutôt m'engager pour aider à faire des collectes de de nourriture pour les animaux, le week-end dans les supermarchés. Heu, donc on va se mettre devant les les les entrées de supermarchés avec un caddie, un peu comme on le fait pour les humains, pour la banque alimentaire par exemple et puis on va essayer d'encourager les gens à, heu, pendant qu'ils font leurs courses, bah, à acheter, heu, pour l'association, un paquet de croquettes, heu heu, de la litière, heu et cetera, peut-être un jouet. Heu et on fait aussi beaucoup de de partage, heu, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour essayer de sensibili les gens sensibiliser les gens, heu, à certaines causes. Des a des des animaux blessés, heu, qui sont recueillis dans des états incroyables qu'il faut faire soigner. Donc il y a énormément de de de choses à mettre en place. Moi, j'essaie d'aider aussi, un tout petit peu financièrement, heu heu, l'association dans laquelle j'ai adopté, heu, 2 de mes toutous. Hem, ils font ils sont très actifs, ils font des tombolas, ils font des, heu, des choses autour de Noël, ils vendent des objets et ça, c'est des des des choses qu'on peut faire facilement et également aussi, je signe tout ce qui peut passer comme pétition concernant le bien-être animal, heu, évidemment pour, heu, pour soutenir les refuges. Là, j'ai vu dernièrement qu'il y a un refuge, heu, une, heu, un refuge c'est t c'est une SPA, en l'occurrence parce qu'il y a pas que la SPA, qui a besoin de 25 000 €, sinon ils vont fermer, quoi. Donc heu, voilà et les pouvoirs publics en France, je trouve, sont encore, heu, trop timides sur l'accompagnement, heu, voilà, sur l'accompagnement des des des des refuges et des des animaux, heu, abandonnés. Mais mais voilà, on on on on on fait ce qu'on peut, on apporte sa petite pierre, hem, à à l'édifice quoi.
Oui. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord. D'accord. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui. Puis en plus, souvent financièrement, heu, c'est je pense que c'est ça doit être moins coûteux d'ach enfin, de p pardon. Alors là j'ai fait une belle belle erreur. Mais, heu, d'adopter un un animal en refuge, plutôt que d'en acheter un dans un oui, c'est ça, hein?
<chuckles> Ben, absolument, absolument. Heu, moi, par exemple, heu, bon, moi, les gens qui achètent les les animaux dans les élevages, alors déjà pour moi, c'est bon mais voilà, ça existe. C'est un énorme trafic. Faut savoir que c'est un des plus gros trafics au monde, après le trafic des armes et le trafic, heu, humain, en fait. Heu et et donc heu, par exemple, un spitz ça va, heu, coûter de l'ordre de 2 500 à 3 000 €, ça peut même monter plus et bon, moi je suis passée par l'association et pour par l'association, c'était, heu, 350 €.
Mmh, oui, c'est ça. Oui. D'accord. D'accord, ah oui effectivement, c'est quand même, heu, un une grosse différence, heu, sur le coût. Énorme. Ouais.
Ah c'est énorme, absolument donc heu, il faut, heu mais bon, après quand on fait le choix d'adopter un animal en en refuge ou en association, c'est la question du prix ne ne enfin pour moi, ne vient même pas en compte mais même si j'avais l'argent même si j'avais l'argent, jamais je n'achèterais un un chien en élevage parce que, heu, par exemple, mon petit spitz, je vois parce qu'on a quand même récupéré le carnet de santé, il vient d'un élevage en Estonie
Non, bien sûr. Complètement. D'accord.
heu donc ce que les gens ne voient pas, bah, ils voient que des petites boules de poils et cetera, c'est que derrière il y a énormément de trafic, heu, heu, d'argent, heu, de <blows air> c'est c'est c'est terrible terrible donc heu, heu, voilà.
Ouais. Mais ouais, il faudrait que ouais, les gens se lèvent un peu plus pour cette cause, parce que c'est on n'en parle pas assez, enfin, on entend tout le temps parler d'histoires, heu, dramatiques souvent l'été, en plus, heu, les vacances, les grandes vacances, les gens partent et abandonnent. Mais au final, heu, c'est vrai qu'il y a pas assez de choses qui sont menées quoi.
Eh oui. Non, non, non, non. Chaque année on et on n'arrive pas à contrecarrer en France, je crois que c'est 100, plus de 100 000 aban abandons par an, heu, ce qui fait de nous, effectivement les plus mauvais élèves en Europe. Et et quel que soit, pour l'instant, en tout cas, les choses entreprises, on n'arrive pas à faire baisser ce chiffre donc heu, de le plus il faut vraiment en parler et puis, heu, il y a les abandons, heu, voilà qu'on qu'on identifie puis, il y a les gens qui vont lâchement aussi, heu, abandonner leurs leurs animaux dans la nature et qui leur donne aucune chance.
D'accord. C'est ça, des ab il y a des abandons sauvages comme ça.
Sauvages, absolument absolument. Et et toi, si tu si tu pensais à adopter un un animal, ce ce serait quel animal?
Ouais. Heu, bah alors, heu, j'aime j'ai j'aime, heu, les les enfants aimeraient un chien, heu, moi ça serait plutôt un chat, heu. Mais, heu, plutôt pour le côté câlin, je je sais pas, peut-être que c'est une mauvaise une fausse idée, mais j'ai l'impression que les chats sont peut-être plus affectueux, mais peut-être que c'est une fausse idée. En tout cas, dans mon enfance, j'ai eu un chat très affectueux et c'est vrai que ça me manque. Heu et puis c'est plus indépendant un chat, donc heu, je me dis que, voilà, ça serait peut-être plus simple pour notre mode de vie, heu, un chat, heu, qu'un chien mais, heu, après quand j'étais petite, j'ai eu un caniche, heu, qu'on avait adopté, heu. Voilà on avait une voisine, heu, qui, heu, qui avait un caniche et qui a eu des bébés caniches et donc dans ce cas enfin, on on en avait adap adopté un Et c'était un, un très bon, heu, un très bon souvenir, heu, ce chien malheureusement il a disparu un jour, heu je pense qu'il a été volé parce que, heu, un matin il est parti, on était en dans au bord enfin on habitait dans en campagne et il est parti et il est jamais revenu et on n'a jamais retrouvé d de trace de de son corps, hem, donc on pense qu'il a été, heu, ouais, on pense qu'il a été volé. Ça a été, heu, très, très triste et c'est p et et après ça, mes parents n'ont plus jamais voulu adopter d'animaux parce que c'était trop dur à à vivre. <tsk> Voilà, mais en tout cas, je te remercie pour cette conversation très intéressante.
Mmh. N ouais. <chuckles> Et oui. Tout à fait, tout à fait, oui. Oui. Oui. Oh là là! Et oui. Moi aussi, c'ét c'était c'était avec plaisir et heu, j'e j'espère, heu, à bientôt et puis je te remercie, je te souhaite une, heu, une excellente journée.
Je te remercie. Merci, toi aussi.
Merci, au revoir.